ماشي.
ف آآ يعني أنا باشرب سجاير كده، فكنت متداري في حتّة، مش متدّاري يعني واقف في حتّة كده اللي هو على مَدخَل حتّة كده يعني. فوأنا يعني باشرب السيجارة كده وبانفُخ بقى باطلّع الهَوا، على داخلِة واحد ومراته عواجيز شوية، ف بق هَبْو الدُخّان كلّه جِه في وِشهم. <giggles> فطبعًا كمّية كَحّة بشكل لا لطم يعني بشكل ما يُطاقش أح، أح، أح وكُحّة جامدة جدًا وبتاع ت أنتم هتموتوا والّا إيه ده ما كانتش نَفخة دُخّان وبعدين أنتم جايين على فجأة، طَب ما تسقّفوا لي يا يا هَلالة يا اللي هنا والّا أي حاجة حتّى، عشان أبقى عارف أبقى بانفُخ فين. فطبعًا أنا حاسس إن هم هم أمّا يروحوا كده يعني إيه، بيزوّدوا الموضوع أكتر عشان يحسِّسوني إن إيه، ما تدخّنش هنا يعني لو سمحت لإن إحنا خلاص ده إحنا أُطلب لنا الإسعاف ده إحنا بنموت. آه. آه. قُلت له: "يا عم يعني يعني هي نَفخَة مش للدرجة دي يعني." أنت فاهم قصدي، "بعدين آآ قُل إحِم يا دَستور وأنت داخِل يعني، أنت داخِل أنت أمرتك على على نَفختي في ال في السيجارة بالضبط في وشُّكم." <giggles>
اهم. أوكي. تمام. اهم. يا لهوي! يا لهوي! وبعدين؟ آه. فاهم. <chuckles> <laughs> بس. فاهم. بالضبط. فاهم، فاهم إحنا بنموت. <chuckles> فاهم قصدك. <chuckles> ده أنتم ضابطينها.
بالضبط. ف آآ الجيران برضه اللي هي اللئيمة دِيّة برضه مش حلوة، ما باحبّش أنا الجيران اللئيمة دي برضه بتبقى مُتعِبة، ما بتبقاش عارف تتصرّف معاهم إزاي أو ممكن يعملوا معاك إيه؟
آه. فاهم. صح.